لأ، بصراحة لأ، <giggles> خُفت. بُص آمم، ك يعني لمّا آآ، أنا وصلت لمرحلة حتى الكورة مش قادر أمسِك فيها، يعني ب أنا أنا أنا كنت هاغرق يعني، لولا الراجل دَوّة ظهَر أنا كنت هاغرق، مش قادر. خلاص، آآ، أب أنا فاكر إن الكورة معايا فهي هترفعني شويّة، مش قادر امسكها. عارف إن أنت عشان تحافظ على توازن الكورة ما بين جسمك وتبقى ماسكها، أنت محتاج برضه إن أنت تبقى شادِد عضلاتك شويّة، مش قادر اشد عضلاتي، خلاص وبعد
خالص ما رُحتش تاني، آه خلاص هي تجربة، آآ آه. آه. أيوه. أيوه. أنت كنت خلاص وصلت لمرحلة من الإعياء جسمك اُستهلِك تمامًا وما فيش طاقة خالص إنَّك تقدر يعني تعمل آه.
آه. وساعتها أنا ما كنتش باعرف أعوم كويس، عارف اللي هو إيه، بنسمّيها بت باضبّش. أنا ماليش في العوم، أنا باضبّش آه، أعرف أقف على المَيّة، بس ثواني، يعني بابذِل مجهود كبير أوي، آآ، عن حد بيعرف يعوم وبيعرف يحرّك ايديه ورجليه صح. فكن فكان مجهودي كبير جدًا. فبصراحة ما جربتش إن أنا اعملها تاني، بس هو بالنسبة لي كان الإنجاز، إن أنا وصلت هناك.
ح أيوه. أي إمم. أيوه، أيوه. طيب ال آآ، آه، آه. أيوه، طيب ال خلال الرحلة دِيّة، آآ، هل حصل معاك أي حاجة بقى يعني شَد أو جَذب؟ آآ، أنت كنت صغيّر طبعًا، بس هل في موقف مع العيلة نفسها أو مع ال3 عائِلات دول، آآ، حصل إن في شَد أو جَذب أو في آه، حصل شَد أو جَذب أو أي مُناوشات مع أي حد أو حاجة، حاجة كانت ممكن تعكّر صفو الرحلة دي وعديتوها؟
إمم. اهم. تمام، آه ده في رحلة مرسى مطروح، تمام. بُص هو ما يعني، ما ما فيش حاجة وصلِت إن هي حتى ممكن تكون، آآ، تعكّر الصفو بحاجة بسيطة. آه طبعًا حصل مثلًا خناق مثلًا على العَجلة، بتاع، بس إحنا أطفال، اللي هو الموضوع بيعدّي وبنبُص نلاقي الكبار بيضحكوا، فاحنا بنضحك. فما ما كانش في أي مشاكل.
آه. آه. يعني الموضوع آه، الموضوع ما وصلش للناس الكبيرة.
<tsk> لا، لا، لا خالص، خالص لا، لا ال بالعكس، إحنا كان في مَحبّة.
آه، حلو، الناس كانت على وِفاق يعني والناس كانت كويسة، آه.
ي أنت يكفي جدًا ساعة الأكل، أنت بتبُص تلاقي ما فيش حد يعني قبل ما ياكل عايز ال اللي حواليه ياكلوا الأول، فكان في محبّة كده، <tsk> بُص هو يعني أنا أ اللي أنا أفتكره، إن زمان ما اعرفش نفسي أعوّض الجو ده، يعني الجو دَوّة- للأسف- ما بقاش موجود! جو زمان، ما كانش في موبايلات ما كانش إيكو أ كان لمّا نقع يقعدوا مثلًا، اللي يلعب طاولة واللي يلعب شَطرنج، قاعدين كده أ ما فيش أي حاجة ممكن تعطّلهم. النهارده أنا ما اعتقدش إن حد يقدَر يقعُد 5 دقايق من غير ما يكون جات له Message أو حد اتصل بيه أو حاجة.
أيوه. إمم. أيوه. إمم. أيوه. أ أي حاجة ممكن تشغلُه يعني وتطلّعه من الجو ال ال الأُسَري الظريف ده.
بالضبط. بالضبط، صحيح.
لسه لسه بترُوح لغاية لنفس المكان لغاية دلوقتي؟